ส่วนตัวเรามองว่า เราคิดว่าประสบการณ์จริงอะค่ะ มันมีความสำคัญมากกว่าการเรียนในห้องเรียน ซึ่ง เราเอาจาก ส่วนตัวเลยนะคะ เราเนี่ยเลือกที่จะ ตอนที่เราจบ ป.ตรี แล้วอะค่ะ เราอะได้ตัดสินใจที่แบบ ไป ต เรียนต่อใน ป.โท เพราะว่าช่วงนั้นน่ะค่ะเราค่อนข้างที่จะกลัวว่าแบบจะหางานไม่ได้ แล้วก็กลัวว่าเราเนี่ยกำลังจะเป็นคนว่างงานคนต่อไปแล้วเหรอ?
อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ก็เลยอยากจะ ยังไม่พร้อมอย่างนี้ใช่ไหมคะ? ที่จะรับความเปลี่ยนแปลง
อา ก็มี ไม่พร้อมค่ะ ก็เลย ใช่ ไม่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงไง ก็เลยแบบว่าตัดสินใจ แล้วต้องต่อโทเลย เราจะไม่เป็นคนว่างงาน อ่า ทีนี้เราก็คิดว่าจริง ๆ การเรียนต่อเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียหรอก สิ่งที่เราได้เสียไปก็คือมันอาจจะ เป็นเวลาเนาะ เพราะว่า ปรอ ป.โทเนี่ย มันก็ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีอะค่ะ มันก็อาจจะทำให้เรานี่พลาดโอกาสงานระยะสั้น แล้วก็ถ้าเรียนอย่างเดียวอะมันไม่ค่อยได้ประสบการณ์ภาค สนาม แบบว่าประสบการณ์ในชีวิตจริงมากเท่าไรอะค่ะ
อืม อืม แล้วเลือกตัดสินใจยังไงคะเนี่ย? แบบเรียนไปด้วย
ที่มา มาเรียนต่อใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเราไม่อยากตกงานเนี่ยแหละค่ะ เราก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนต่อ
โอ้ แล้วระหว่างที่เราเรียนต่อ เราได้ทำงานไปด้วยไหมคะ หรือว่าตั้งใจเรียนอย่างเดียวเลย?
แต่ว่า ไม่ได้ทำงานเลยอะค่ะ แบบไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวกับสายการเรียน แต่ว่าไปทำไอ้พวกพาร์ตไทม์ ไปทำร้านอาหาร อะไรอย่างงี้เสียมากกว่า
อืม อ๋อ ค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างคะ รู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจถูกต้องไหมคะ? ที่เราจะเลือกที่จะเรียนต่อ แล้วก็หางานพาร์ตไทม์ทำอะค่ะ